Ну, в основном, не имеет значения. Но. Э, если, допустим, э У меня был т такой момент, когда, а, мои друзья, э, относились плохо к моим родителям и прям говорили мне о том, что "твои родители, ну, <grunts> не очень хорошие люди". И я думаю м, я думаю: "А зачем ты это говоришь? Давай, ну, типа, давай я буду твоих родителей критикатят критиковать- что ты мне сделаешь?" Ну, типа
Мгм. Ого! Ничего себе. Н ну, конечно. Ведь родители, их же никто не выбирал. То есть, я понятно, что когда могут потенциально критиковать там кого-то, кого ты там может выбрать, и то это тоже достаточно, скажется, вмешивание в личную жизнь, а тут-то. То есть, ну, ка какой смысл критиковать родителей? Ты же не не пойдешь потом куда-нибудь и не скажешь: "Дайте мне новых родителей". Тем более это же другие люди. Ты же за них совсем не отвечаешь. Такое как странное поведение.
Да. Мгм. Н-да. Ну, типа, я бы поняла я бы поняла, если б я сама своих родителей критиковала. Я думаю, я могу критиковать своих родителей. Но другие люди, ну, я не считаю, что они имеют на это право. <chuckles>
Мгм. Ну да-да, я с тобой согласна. Слушай, это какая-то такая не очень, наверно, приятная ситуация. Я, конечно, сочувствую, что ты в неё попадаешь. А ты дальше продол продолжила с этими людьми общаться, нет?
Мгм. А, по-моему, нет, э. Это давно было, и, с тех пор, с того времени у меня мало друзей осталось, а, но вроде бы из тех, кто говорили, нет, я с ними не общаюсь.
Мгм. Мгм, мгм. Слушай, а вообще, вот как ты обычно реагируешь на критику? Ну, то есть как-то эмоционально или сразу переходишь в какое-то такое практичное, спокойное русло?
Ну, я всегда стараюсь как-то спокойно это всё воспринимать и тоже отвечать спокойно. А, потому что я не люблю эмоционировать. Э, я считаю эмоции э, когда вот над тобой берут верх эмоции- это немножко д такое детское поведение. А, я считаю, так поступают только дети, <chuckles> которые на всё реагируют в основном эмоциями. Мне вот лучше
Мгм, мгм. Мгм, мгм. И не вы и не выросшие взрослые, да?
Да-да-да, да. Мне лучше как-то, э, просто успокоиться и посмотреть на эту ситуацию как-то здраво, а, и з точно так же здраво ответить, а не выплёвывать из своего рта что-то под эмоциями. Ну, это глупо, я не знаю. <chuckles>
Мгм.